कई बार ऐसा होता है कि जैसे अ, कुछ काम करने जाओ तो उसमें जब असफ़ल हो जाते हैं तो कई बार ना अ, अपने आप भी संदेह होने लगता है मेरे को। ऐसा लगता है कि अ, पता नहीं दोबारा अगर उस काम के अंदर प्रयास किया तो सफ़लता मिलेगी या नहीं? ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब अगर मतलब एक डर सा लगता है ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा क कैसे होगा और पता नहीं किस तरीक़े से क्या पता नहीं मैनेज होगा भी या नहीं? मुझे लगता है ये सब जो हो रहा है ना इससे ना मेरे को तनाव हो रहा है और तनाव के कारण ना मतलब कई बार ना ऐसा होता है कि जैसे ख़ाली बैठे रहती हूँ सोचते रहती हूँ सोचते रहती हूँ और सोचते सोचने से ना समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। आस-पास के जो काम हो रहे होते हैं या फ़िर जैसे जॉब पे जाना होता है ऑफ़िस जाना होता है वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे दोबारा से कुछ प्रयास करते हो तो फ़िर ऐसा लगता है कि पता नहीं सफल होंगी या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए प्रयास। तो इसकी ना जो क़ोशिश में ना मतलब कई बार ख़ुद के ऊपर ही संदेह होने लगता है तो मेरे को ये सब ना भावना जो है ये अ, मतलब तब से ही आई है जब से मतलब मेरे को 2-3 बार जब असफ़लता अगर ऐसे मिली तो फ़िर इसके कारण और कई बार ना ज असफलता के कारण जैसे आस-पास लोग बोलते हैं तो फ़िर उससे भी ना मन के अंदर बहुत संदेह आ जाता है। अपने आप का मतलब एक आत्मविश्वास सा मेरा ख़त्म हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है।
जी। उ, बिल्कुल, देखिए, सामन्य-सी बात है और स्वाभाविक चीज़ है कि अगर हम अ, कुछ चीज़ कर रहे हैं, उसमें हम असफल हो जाते हैं, उसका डर तो होता ही है, फिर आगे जाके कैसे होगा, क्या होगा? सबको ना अपने भविष्य की चिंता होती है और देखिए अ, वर्तमान में रहना बहुत मुश्क़िल होता है। लेकिन बिल्कुल आप इस चीज़ से निकल पाएँगी, आपका जो ये आत्मसंदेह है, जो डर है असफलता का, वो आपके दिल से निकल जाएगा, मैं उस क आपको उसके लिए सुझाव ज़रूर दूँगी। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। आप ये बताइए, आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको असफलता का डर रहता है? अ, कब आपने इस चीज़ की शुरुआत की थी और क्या कुछ करना चाहती हैं? अभी वर्तमान में इस चीज़ की क्या स्थिति है?
जी। जी। जी। देखिए, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं ना चाहती हूँ कि मैं जैसे अगर कपड़े बनाती हूँ, डिज़ाइन जैसे होते हैं, तो वो ना जब बनाओ, तो मन में एक चाह रहती है कि ये मतलब आगे जाके अगर कॉम्पिटिशन में जाए, तो आगे जाके इनको भी मतलब एक प्राइज़ मिले और मतलब जैसे आपने सुना ही होगा कि ये तो रहता ही है ना, फ़ैशन इंडस्ट्री में। तो मेरे को ऐसा रहता है, जैसे अगर अ, एक बनाया और उसको अगर उतना मान्यता, उतना एक फ़ेम नहीं मिलता है, तो बाद में जब दोबारा अगर क़ोशिश करती हूँ ना सिलाई करने की या डिज़ाइन बनाने की, मन में एक डर-सा रहता है कि पता नहीं, ये अच्छा भी होगा या नहीं। पता नहीं, इससे मेरे को आगे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ। तो एक तरीक़े से रहता है कि क्या मेरे डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं या फिर क्या मैं कपड़े अच्छे नहीं बना रही हूँ या क्या ऐसा क्या कमी रह रही है? इस तरीके का ना मन में भावना आ जाती है। आत्मविश्वास-सा कम हो रहा है थोड़ा।
जी। हुँ। जी। होता है देखिए, मनोबल अ, हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है और हमारे काम को जब सराहना नहीं मिलती है या फिर असफल हो जाते हैं, तो उससे लगता है कि पता नहीं, इसका आगे क्या रहेगा? भविष्य कैसा इसका होगा? तो मुश्किलें होती ज़रूर हैं और इस चीज़ से निकल भी सकते हैं, बिल्कुल, आप चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए। आप ये बताइए कि अ, इससे पहले भी कोई इस तरह का आपके साथ, उ कोई भी अ, दूसरे क्षेत्र पे आपने कोशिश की है, पर आप नहीं सफल हुई हैं, ऐसा कोई अनुभव रहा है? या कोई किस्सा है, तो ज़रूर बताइए।
जी। देखिए, नहीं, मेरे को ना शुरू से ये चित्रकारी वग़ैरह काफ़ी पसंद रहा है, तो मैं इस वज़ह से ना, इसी अ, मैंने सोचा इसी चीज़ में आगे बढ़ा जाए, तो इसलिए मैंने ये चूज़ करा। और लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अ, मतलब देखिए, कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं बनाने में, पर अ, देखिए, दुनिया में बहुत से मेरी तरह और भी होंगे ही, वो भी चाहते हैं कि उनको सफलता मिले। तो मतलब लेकिन ना, देखिए, एक तरीके से अपने लिए तो सभी चाहते हैं ना कि, हमारा अगर कोई डिज़ाइन है, तो उसको कोई पसंद करे, उसको लोग पहनें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। देखिए, मेरे को ए कई बार सफलता भी मिली है, पर जो एक बार या दो बार वो असफलता मिली ना, उससे मेरा आत्मविश्वास कम हो गया और अब वो पहले जैसा नहीं बन पा रहा है, मुझे मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। देखिए पहले तो आप ब बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए असफलता और सफलता ये दोनों चीज़ तो लगे ही रहता है। एक चीज़ जब आप सफल होंगे तो फ़िर असफलता बिल्कुल नज़दीक रहता है, तो असफलता-सफलता हम से चलते ही रहता है और उसे हमको सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अ, हताश मत होइए आपको बहुत सारी अभी नए-नए अवसर मिलते चले जाएँगे तो अ, चिंता होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ये बताइए कि, किस बात से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्या वो आलोचना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ आप कर रही हैं फ़ैशन डिजाइनिंग में और वो अगर किसी को नहीं पसंद आया, उसमें जो समय लगा है वो बहुत बर्बाद होगा? या आपको कभी-कभी लगता है कि खुद पे भरोसा की कमी हो जा रही है कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं अ, मतलब भविष्य को लेके चिंता होती है, क्या कुछ होती वो बताइए?
जी। जी। देखिए जब कई बार ऐसा होता है ना कि लगता है कि जब ये जो मतलब जो डिजाइन बनाए हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कई बार ना फ़िर मन में ऐसी आ जाती है भावना कि शायद से ये अच्छे नहीं हैं, तो इसके कारण शायद मतलब एक तरीके से देखा जाए अगर मैं बोलूँ तो अ, मेरे को एक ऐसा लगता है कि, मतलब खुद पे संदेह जैसे होने लगता है कि पता नहीं अगर ये बन जाएगा तो उसके बाद ये अच्छा भी लगेगा या नहीं। क्या समय व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा इसे बनने में, या पता नहीं कोई लोग क्या ऐसा कोई ब बोले इसको देखकर पता नहीं कैसा लगेगा? इस तरीके का आता है थोड़ा। जी।
अच्छा, अच्छा। समझ रही हूँ। अ, ये बताइए कि अभी हाल ही में कोई ऐसी असफलता हुई है क्या मतलब और कितने दिन अ, हुए होंगे कितने महीने होंगे और ये जो काम आप बता रहे हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का वो आपने कब शुरू किया था?
देखिए मुझे वैसे तो 2-3 साल हो गए हैं और देखा जाए मैं, मतलब मैंने ना अकेडमी से ही किया था। क्योंकि देखिए अगर मैं खुद अ अ जैसे हम खुद का कुछ बुटीक वग़ैरह खोलते हैं तो उससे हम कॉम्पिटिशन में ऐसे नहीं जा पाते हैं तो हम किसी अकेडमी के थ्रू अगर करें या जैसे किसी से जैसे जान-पहचान होती है तभी हम जा पाते हैं, तो ठीक है मैंने भी क़ोशिश की मेरे को लगा ठीक है इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं बनते हैं कुछ थोड़ा-सा पहचान एक मिलती है। तो फ़िर लेकिन हुआ क्या जैसे अ, अगर देखिए शुरू में अ, जब सफलता मिल रही थी तब तो हो अच्छा हो रहा था। पर जब अचानक से अभी कुछ महीने पहले ऐसे असफलता मिली तो उसका ना एकदम एक डर सा बैठ गया कि पता नहीं आगे डिज़ाइन बनाऊँगी, आगे अगर बनाऊँगी तो वो अच्छे भी लगेंगे या नहीं संदेह हो रहा है खुद थोड़ा? और समय बर्बाद तो नहीं हो रहा? क्या कोई अ, दूसरा करियर देख लेना चाहिए क्या? इस तरीक़े के डर मन में बैठा सा जा रहा है।
उ जी। हुँ। जी। देखिए, होती हैं समस्याएँ तो और चिंता होता भी है खुद पे आत्मसंदेह भी हो जाता है कि अ, क्या इस चीज़ के लिए बने भी हैं या नहीं ऐसी चीज़ें मन में आती बिल्कुल हैं। लेकिन आप फिर वो याद करें कि आपने ज जभी शुरू किया था तो क्या चीज़ के साथ शुरू किया था? क्या आपके मन में विचार थे, क्या विज़न था तो आप उस चीज़ को देखेंगे न तो आपको समझ में आएगा ठीक है छोटी-छोटी चीज़ है, सफलता-असफलता आती रहती है तो इतना तो नहीं सोचना चाहिए। ख़ैर अ, आप ये बताइए कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें जभी महसूस होती हैं आप बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान रहती हैं, किसी को कुछ कह नहीं पाती हैं तो उस समय पे कोई होता है क्या जि जिनको आप अपनी चीज़ें बताती हैं चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो दोस्त हो या चाहे परिवार वाले हों?
जी। देखिए हाँ, वो भी बोलते हैं कि कोशिश करने क करनी चाहिए, कोई बात नहीं ऐसा होता है पर एक जो आत्मसंदेह है उसको निकालने के लिए अ, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से क्योंकि देखिए अगर अ, कहते हैं न कि 80% भी अगर निकल रहा है तो 20% रह जा रहा है कि लग रहा है कि नहीं पता नहीं सही बनेगा या नहीं होगा पता नहीं अ, मतलब थोड़ा-सा एक डर-सा है, आत्मविश्वास कम हो रहा है। उसको मैं मतलब मेरे को चाहिए कि वो पूरी तरह ख़त्म हो पता नहीं किस तरीके से होगा क्योंकि लग रहा है कि अगर दोबारा से अगर कोशिश की और दोबारा असफल हो गए तो फिर क्या होगा? जी।
हुँ। हुँ। जी तो क्या मतलब ये फ़ाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा ज अगर ये डिजाइन जो आप बता रही हैं फेल हो जाता है तो क्या उससे भी आपको दिक्कत होगी?
देखिए, नहीं एक तरीके से ऐसा अभी इतना ज़्यादा आगे नहीं हुआ है, पर हाँ देखिए अब प्राइज़ वगैरह तो मिलता ही है और अगर जैसे अ, थोड़ा-सा अगर असफल मिलता मिलती है प्राइज़ वगैरह मिलता है, लगता है लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर आत्मविश्वास आता है ना कि हाँ और बनाना चाहिए, वो बस वही नहीं आ रहा है।
हुँ। बिल्कुल। जी। ठीक है मैं आपकी समस्या को समझ गई हूँ और आपको मैं कुछ सुझाव देती हूँ बिल्कुल, आप इस चीज़ को अपनाएँगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो आप ना जैसे कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं तो, आप ये चीज़ याद रखिए कि देखिए, भविष्य तो हमको किसी को भी नहीं पता है। हमारे हाथ में क्या है? आज है, वर्तमान है। हम जो कर सकते हैं वो बस आज कर सकते हैं। अब उसका क्या परिणाम होगा? देखिए भगवद गीता में कितना अच्छे शब्दों में वो लिखा है ना, कि आज मैं जियो फिर अम वर्तमान और बोलते हैं नि क्या बोलते हैं? अ, कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो बस आप भी वही करिए करते चली जाइए जैसे कि पहली बार, असफल है आप एक बार हुए, तो ज़रूरी तो नहीं है अगला भी होगा क्योंकि, सेम डिज़ाइन तो आप बना नहीं रही है। हर बार आप अलग बना रही हैं। क्या पता कौन-सा लोगों को भा जाए, कौन-सा वायरल हो जाए। आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना इज़ली हो जाता है। तो अगर आप अपनी चीज़ों को दिखाती हैं, या फिर किसी और ज़रिए से आपको अ, काम मिल जाए या फिर आपको सफलता मिल जाए ये भी नहीं पता है। लेकिन आप जिस चीज़ के लिए शुरू किए थे, लक्ष्य के लिए जो शुरू किए थे, वो मत हिलने दीजिए। आपका जो आत्मसंदेह है उसको कहिए कि नहीं-नहीं ठीक है, अपने आप को कहिए, नहीं ठीक है, होता है होता है। अभी हम आगे करेंगे, मेहनत करेंगे। ब्रेक नहीं करना है, अपना जो कंसिस्टेंसी आप अभी मेंटेन कर रही होंगी, जो कि अ, बातों से आपका लग रहा है, उसको ब्रेक अगर कर दिए ना, तो आपका जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान अ, हो रहा है ना ये ऊपर-नीचे ऊपर-नीचे हो रहा है संदेह हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। आपको फिर अपने आप पे भरोसा होगा, अपने सपनों पे भरोसा होगा। और बिल्कुल आप कर पाएँगे आप बहुत ज़्यादा ही मेहनती मुझे देख अ, प्रतीत हो रही है और आप अपने कामों से इस तरीके से नहीं हार पाएँगे। बिल्कुल आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और ना वैसे लोग अगर आपके आस-पास में हैं, जिन जिनसे आपको अ, बात करके बहुत ज़्यादा अ, ऊर्जा मिलती है वो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, वैसे लोगों को आस-पास में हमेशा रखिए, वो हमेशा आपको ना उत्साहित करेंगे, आपको अपने सपनों को बढ़ाने के लिए उसके तरफ जाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। तो वैसे लोगों की सफलता भी बहुत ज़रूरी है, उन लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, साथ में आप धीरे-धीरे शुरू करिए, छोटे-छोटे तरीकों से शुरू करिए। 1 बार में बहुत ज्यादा बड़ा सपने देखने से मुश्किल होता है। लेकिन हम आज ये देख सकते हैं, कि आज से 1 महीने मुझे क्या कुछ करना है? आज से 2-4 महीने मुझे क्या कुछ करना है? तो छोटा-छोटा प्लान करेंगे तो धीरे-धीरे, छोटी-छोटी सफलताएँ मिलती रहेगी। उसके लिए आप खुश होते रहिए और फिर आगे काम करते रहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज को अपनाएँगे, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा।
जी। जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। मेरे को आपकी बात समझ आई, मेरे को लगा कि हाँ, आपने जो बोला ना बिल्कुल सही है। मेरे को लगता है इससे अगर मैं जिसे अपनाऊँगी तो फिर इससे सुधर सकता है और बिल्कुल सही बोला आपने कि जो अगर जी अगर काम करते रहना चाहिए तो उसके एक न एक दिन पसंद आ ही जाएगा। वो मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को आपकी बात सुन के आत्मविश्वास थोड़ा आया है और बाकी और मैं कोशिश करुँगी और आएगा और मेरे को आपके बा आपको अपनी बात बता के काफ़ी हल्का लग रहा है, मैं मुझे लगता है मैं आपकी बात से मेरे को ज़रूर एक सकारात्मक बदलाव मिलेगा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।